E dança ao menos.
<laughs>
Porque v pelo menos lá vai estar um lugar para você vai botar poder botar música, ser afastado, né.
É vai poder. Mas aí para o meu grande pesadelo, ela essa moça foi lá e perguntou: "Vocês conhecem alguns jogos que vocês gostem?" Gente por que que os americanos acham que tem que ter jo como se fosse uma festa infantil sabe jogo tipo, eh, quiz ou será que alguém vai botar um tabuleiro de War? Eu não sei, eu fiquei com medo.
Ai. Aham. Ah, não, gente, é uma festa, se vai virar carteado. <laughs>
<laughs> Então Bom, isso alguém vai jogar um negócio de carteado. <laughs>
<laughs> Vai levar a toalha do carteado.
Gente, o que que vocês estão fazendo com o conceito de festa? Algué tipo esse é o momento que eu sinto falta do Brasil realmente. Po, que festa é essa mano, que
Quantos anos vocês têm, 90? Não tem espírito de festa nenhum, né, tipo assim.
não entendem o que é festa. Assim, porque nunca eu fui em uma festa
Não. Aí você fala beer pong, do seu país.
É, beer pong também. <laughs> Assim, eu nunca fui em uma festa nem na minha adolescência, nem na minha infância, em que alguém sugeriu um jogo de tabuleiro.
<laughs> Tá vendo?
No Brasil, assim. Agora, esses gringos cara, eu não se eu não entendo muito como eles funcionam cara, para mim é a derro é o fim d acabou a festa, não é festa, né, se você saca um quebra-cabeça.
É fim de fe É tipo festa de criança, né.
de crian então é isso que eu estou falando, a minha festa de criança não tinha isso, tipo, a gente se entretia com muita coisa, mas nunca com um carteado <laughs>
Não, né. Tinha um pula-pula alguma coisa. É. Não, carteado realmente é é de pessoas mai bem mais velhas.
Ai meu Deus, mas enfim olha, eu acho que assim, dizer não eu acho que talvez na na do ano novo, né, não.